Ou na prática também, eu mudei ele de colégio. E foi bem é.
Ah, boa.
Foi difícil.
Você escolheu o colégio pela metodologia? Você falou: "Ai, o médio o método tradicional não tá funcionando.", e e começou a buscar outras metodologias, que trabalhava mais com a com aprendizagem, através de brincadeiras, ou foi assim, pelo estilo da escola, o que você foi observando?
Foi